Hı hı.
Âşık olursa, hani, o tarz şeyleri düşünecek bir insan, yani, böyle, şey görücü usulü yapmaz. Ama, hani, düşün yani kadın kendine o kadar güveniyor ki ben her başarımı sosyal medyada paylaşacağım, yani.
Evet. Hı hı. Bu da, ya, bi bir noktadan da ama, hani, sanki bu bir süreç ve insanlar bu konuda da bilinçlenecek. Hani, ya, önceden mesela bunun 30-40 yıl öncesinde gerçekten Türkiye'de bir, işte, doktor olmak, işte, bir yüksek lisans yapmak, bir mühendis olmak çok büyük a anlamlar, aaa, içeriyordu. Çünkü ça sayısı azdı bunların. E, şimdi bunların sayısı çoğaldıkça, a eee, aslında bunların, böyle, hani, insanların gözünde, dı bi bir noktada, hani, a o kadar önemli olmamaya başladı. Ve, hani, insanlar bu iç, eee, motivasyonların, bu, eee, içinden ya bu bir süreç ve sanki senin ulaştığın noktaya insanlar daha sonra ulaşacak diye düşünüyor musun yoksa olumsuz mu bakıyorsun? İnsanın doğası böyle. Hani, eee, bu değişmeyecek bir şey. Imm. Şey, paradigm
Tabii ki de. E, tabii. Ya. Ih. Yani, şöyle, şim Eee, hani, bu dünyada benzer düşünceye sahip insan var. Sana anlattığımızı da Ayşe Ayşe teyze var. An Eee, değişme Ama burada önemli olan bence ins birbirine saygı duyması. Başarıların hem de Yani, burada hiç kimse bir şey değil. Aaa, dolayısıyla insanlar kendi hayatlarıyla çok ilgilenir Eee, yakınındaki insanı yargılamaya, hadi, takmaktan vazgeçin bana sorar
Hı hı. Evet. Anladım. Eee, yani çok, aaa, güzel özetledin gerçekten. Eee, çok teşekkür ediyorum. Eee, başarının senin için ne anlam, eee, ifade ettiğini, eee, anlattığın için. Bunu hayatından örneklerle, eee, yer ımm, a açıkladın. Çok güzel, eee, ba bahsettin. Eee, teşekkür ediyorum tekrar. Benim için çok güzel bir sohbetti. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere diyorum.
Yani. Evet. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere hoşça kal.
Hoşça kal.